Voglio sapere se per caso c'è un piccolo gesto che per te significa proprio casa.
In realtà molti, ehm, ti faccio un po' una distinzione, uhm, vorrei parlarti sia di gesti, uhm, che fanno gli altri che poi, ehm, mi fanno sentire a casa, uhm, e sia gesti che faccio io magari da sola nel nel mio piccolo, ehm, e mi sento molto più <giggles> coccolata da m da me stessa e molto più rilassata.
Mh-mh. Che bello.
Uhm, per quanto riguarda, uhm, gesti che faccio io, uhm, è per esempio accendere le candele.
Ah.
Accendere le candele con con luce soffusa
Old fashion. Mh.
Sì, uhm, sai quelle candele super profumate, anche se non mi piacciono tutte però, uhm, mi, mhmm, creano una bella atmosfera quindi io in realtà ovunque mi trovo, uhm, non è che mi porto le candele appresso però, <chuckles> se se voglio sentirmi ancora più, uhm, in un posto accogliente per me, uhm, mi piace avere appunto luci soffuse e le candele profumate perché creano proprio
A casa. Accendi una candela profumata. Ma è c'è proprio un odore di che mhmm, che ti ricorda un po' di più il passato, magari un profumo particolare delle candele che che acquisti, che che ti piace particolarmente?
Allora, uhm, 2, uhm, 1 è tipo cranberry quindi, comunque, sui frutti rossi, uhm, però non lo associo a un momento specifico è solo che mi piace molto, e spesso lo uso anche in camera mia quindi, mi fa già sentire in un mood uhm, diciamo "casalingo".
Sì. Migliore. <chuckles> perfetto.
Oppure, uhm, ci sta appunto, uhm, queste <chuckles> candele alla cannella, che io spesso pure uso, però in questo caso lì associo, uhm, anche, uhm, cioè a una persona cioè al mio fidanzato e quindi, <giggles> uhm, mhmm, mi mi piace ancora di più. Ehm.
<giggles> Che bello! Ottimo! Qui quindi è proprio un un odore che leghi a un ricordo e quindi ti fa sentire ancora più accolta.
Sì, sì, sì. Ehm, perché una volta, mhmm, gli organizzai tipo una serata a casa mia, che era tipo tema tema Halloween però, comunque vendevano queste candele alla cannella, poi io ce l'ho sempre in casa quindi, tema Halloween ma misi queste candeline qua.
<chuckles> Un po' per caso quindi.
Sì, sì, sì, sì. Ehm, e quindi era tutto permeato da quest'odore. Oppure un altro gesto che mi fa sentire proprio, uhm, a casa, uhm, è, uhm, mettere fiori, cioè comprare anche da sola, per me stessa, dei fiori e metterli in stanza uhm mi è mi piace mi piace molto, ehm sì.
Quindi fa proprio parte quasi di una ritualità, di una routine che, ehm, nonostante sia tu stessa a farla, ti fa sentire più accolta, quindi è quasi un'auto accoglienza.
Esattamente sì, eh, perché io sono proprio dell'idea che, devi creare tu le le condizioni per poi stare bene e sentirti accolto, un po' un po' ovunque, quindi sì. E invece per quanto riguarda gesti che fanno gli altri, ehm, per me è molto quando le altre persone cucinano per te, o comunque tu li aiuti, quindi quel gesto, uhm, mi fa
Molto bello. È vero?
mi fa sentire molto più, uhm, tranquilla, molto più rilassata, molto più a casa mia anche se magari
Certo. E secondo te, come mai proprio il cucinare o comunque il c se qualcuno cucina per te, oppure se cucinate assieme, cioè perché proprio quel gesto ti comunica casa? Non so è l'abitudine, l'odore del cibo che sfrigola, la presenza di qualcuno, la convivialità, il rito stesso, che cos'è che proprio te lo rende magico?
Allora sicuramente, <chuckles> uhm, dobbiamo dire che il cibo, uhm, è è da sempre un po' per tutti, uhm, u una cosa che abbatte le barriere, è un modo di, uhm, <chuckles> cioè un un mezzo di aggregazione molto potente, perchè <chuckles> tutti, chi piace una cosa, a chi piace un'altra, ma a tutti piace il cibo, <chuckles> tutti mangiano, tutti abbiamo fame, quindi, uhm, mhmm, unisce sempre! Uhm, ed è quella cosa un po' casual, uhm, con cui puoi fare bonding con chiunque cioè è veramente un bisogno proprio essenziale. Ehm, che sia comprarsi il McDonald's, che sia andare al ristorante, che sia cucinarsi qualcosa a casa, comunque, uhm, è un campo sicuro con chiunque, uhm, mhmm
Mangiano. <giggles> Vero. Eh! Sì, perché comunque fa parte un po' della vita di tutti e quindi, va vai un po' sempre sul sicuro perché chiaramente ognuno poi apprezzerà.
Certo, perché per esempio, uhm, un conto è che, uhm, a te piace andare al cinema e all'altro no, ma non troverai mai una persona a a a cui non dico non piace mangiare, ma che non mangia. <giggles> capito? Quindi è è s è proprio un campo neutro. Uhm, e poi, è da sempre il cibo è s è comunque c collegato al focolare domestico, uhm, a partire dai ricordi di di nonne che cucinano, di mamme che cucinano, uhm, ma proprio
<chuckles> Chiaro. Sì, vero. Quindi tu hai un po' nel tuo imprinting culturale no, tutta l'atmosfera non so di Natale, della nonna che si mette a cucinare, ehm, con fatica per tutti e poi tutti gustano assieme tutto il frutto di questa fatica. Cioè hai proprio quell' imprinting culturale che ti porta a vedere il cibo c come una, mhmm, come un rito, come un qualcosa di conviviale appunto.
Sì assolutamente, cioè siamo, <sighs> mhmm, penso, mhmm, spero un po' tutti comunque cresciuti con questa cosa che, <sighs> uhm, è molto importante secondo me, uhm da bambini e ci fa comunque associare anche perché la casa è quel posto dove cucini, cioè in casa c'è la cucina, se vado al ristorante magari sì, mangio, però, non c'è quel processo dietro. Quindi è ovvio che cucinare proprio
Cioè tutto il rituale, la preparazione, la condivisione.
Sì proprio quel gesto di cucinare, ehm, mi fa pensare a casa perché, ehm, non ci sono altri posti in cui io cucino o ho mai visto qualcuno cucinare capito? Uhm, e e soprattutto mi piace quando <giggles> gli altri, ehm cucinano per me, uhm, perché tra l'altro, <snorts> io sono anche brava a cucinare, però mi scoccio e mi scoccio soprattutto di pulire dopo. Uhm
Assolutamente. <laughs> Non hai sempre voglia di farlo?
Esatto, no! Anzi, a volte capita che se sono sola ecco, prima parlavamo di gesti che io faccio da sola per sentirmi a casa, cucinare non è uno di questi; spesso mi è capitato che che se ero sola, mhmm, ero anche, capì, meno invogliata, perché un conto è che, sì devo cucinare non mi va tanto però, c'è anche qualcun altro.
Sì. <laughs> Okay. <laughs> Certo. Manca tutta la parte della condivisione, manca tutta la parte proprio dello stare insieme nel cucinare.
Esatto. E invece quando sono sola, mhmm, perde proprio di senso, ehm, per me quindi magari ricorro a cose che sono già fatte perché comunque mi devo nutrire però, uhm, non non mi va, non sono spronata a cucinare anche se è una cosa che vorrei migliorare perché comunque, uhm, devo superare questa noia nel farlo, uhm, e comunque, uhm, è giusto prendersi cura di sé anche se non c'è nessuno quindi, uhm, viziarsi un pochino.
Ha senso. Vero. Ma infatti ti ti vorrei chiedere questa cosa, visto che comunque tu discerni tra cose che fai tu in prima persona e cose che fanno gli altri per farti sentire a casa, ehm, e non c'è un modo che potresti escogitare per rendere anche la cucina una di quelle coccole che ti fai per per portarla a casa? Non so, la prima cosa che mi è venuta in mente è appunto accendere una candela per profumare la stanza mentre cucini, o magari, ehm, non so, ehm, cioè a po potresti dargli delle connotazioni per renderlo positivo e, mhmm, e bello per te anche se sei da sola magar
Potrei mettere musica, sicuramente quello mi aiuta, uhm, però io penso che finché magari non vivo da sola e quindi mi sento pienamente, ehm, in grado di di gestire i miei spazi, le mie abitudini e tutto, ehm, non non sarà un u una cosa che riuscirò a fare nel breve, ehm, quello di godermi, ehm, il cucinare, perché, mhmm, voglio che sia, ehm, e forse necessità che sia uno spazio mio. Ehm, e e anche soprattutto devo riuscire ad entrare, uhm, nella forma mentis che poi in passato ho avuto; però ti ripeto col fatto di non vivere da sola <scoffs> è facile che lo perdi. Uhm, devo entrare in quella mentalità di, uhm: "Mi sto coccolando e sto pensando a me anche in questo", e non solo nella mentalità: "Oddio, chi deve lavare i piatti dopo".
Sì. Mh. Certo. Vero. Certo, quindi per te, ehm, ehm, devi riuscire ad isolare quella componente puramente, ehm, della cucina da poi tutto lo sforzo nel pulire, nel sistemare, nel rimettere in ordine, nel preparare. Eh beh, sicuramente è un, mhmm, è una cosa che che però, mhmm, e riu e riuscendo a isolare bene le 2 cose potrebbe renderti molto più magico il momento, no, tentando soltanto di concentrarti sul presente. È una cosa che magari oggi abbiamo un po' perso no, magari mangiamo distrattamente mentre si guarda la televisione, mentre si sta al cellulare. Invece tentare proprio di isolare quel momento e goderselo appieno, magari potrebbe essere fantastico.
Sì, sì, ma mi trovi perfettamente d'accor solo che poi il dire e il fare, ehm, sono sono distanti, sì. Purtroppo questo.
<chuckles> C'è di mezzo il mare. <chuckles> Ehm, e ti volevo chiedere, ehm, magari, ehm, col passare del tempo, non so se ti sei trasferita o comunque hai hai cambiato abitudini, hai cambiato posti, ehm, ci sono proprio delle abitudini, dei riti che ancora ad oggi, nonostante magari il tuo contesto sociale sia cambiato, ehm, sia cambiata proprio tu, te lo porti sempre dietro, dappertutto?
Allora, in realtà questo fatto di cucinare me, mhmm, me lo sono sempre portata dietro, cioè sono stata, uhm, 2 mesi fuori a, mhmm, a Londra e e eppure lì mi sono sentita a casa nel momento in cui condividevo, ehm, la cosa di cucinare, di prepararci qualcosa. Ehm, poi per il resto in realtà, mhmm, non mi sono mai trasferita, non c'è stato, uhm, niente che che sia stato particolarmente diverso ne ehm, le cose che ti ho detto prima, come le candele, i fiori, si sono create invece nel tempo. Uhm, piano, piano mi sono resa conto esatto, che, mhmm, che mi piaceva e mi faceva sentire a casa. Oppure un'altra cosa che che mi fa sentire a casa è sicuramente il fatto di non indossare gli abiti <chuckles> che uso per uscire. Uhm
Che bello. Sì. Autonomamente. Ah, qu quindi semplicemente essere comoda all'interno della della casa con dei vestiti non non esterni ti fa già sentire a casa?
Sì. Assolutamente, e io, mhmm, quando ero <chuckles> più piccola ero ancora più fissata su questa cosa, cioè non tolleravo nemmeno stare per 2 minuti mentre entravo con con i vestiti, dovevo essere velocissima, perché altrimenti mi sentivo proprio a disagio. Uhm
Che bello. <chuckles> Guarda la domanda che mi viene in mente è, visto che mi hai parlato anche di questa no, di queste cose che ti piace fare autonomamente, hai mai provato magari a portare questi gesti che fai singolarmente anche poi all'esterno con altre persone? Non so, magari, per esempio, la cosa dello stare in casa con abiti, mhmm, ehm, abi mhmm, senza abiti esterni fa sorgere spontanea la domanda: se magari hai mai provato un pigiama party in compagnia, se ti ha fatto sentire bene, oppure, non so, hai provato a fare ad accendere una candela in compagnia per creare un po' di atmosfera, cioè quelle, ehm, quelle azioni che da sola ti fanno sentire bene poi hai provato a a farle anche con altri per per condividerle con tutti?
Allora, non so se sia per condividere o perché sono molto prepotente però sì. Sì, ehm, nel senso che se se mi faccio la doccia ci deve essere la musica, non mi interessa chi ci sta. Uhm, se io in casa cioè, se devo stare in casa, un conto è che vado a trovare una mia amica e non è che che mi spoglio e metto il pigiama; però ecco non mi sento effettivamente a casa in quel contesto. Se mi voglio sentire a casa io devo stare comoda, uhm, la candela l'accendo, cioè lo faccio proprio per me. Se poi le persone intorno a me apprezzano questa cosa mi fa piacerissimo.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Meglio però se non lo fanno non ti interessa tanto. <chuckles>
Però se non lo fanno esatto cioè io se ho la necessità di sentirmi a casa perché vedi, magari son stata 2 mesi fuori e se tu continui a sentirti in hotel per 2 mesi e non non stai bene, cioè ti devi sentire comunque comodo e a tuo agio.
Devi trovare una componente un po' casalinga e di, mhmm, una tua dimensione all'interno anche dell'hotel?
Esatto. Esatto, quindi, ehm, c'è differenza tra sentirmi in hotel e sentirmi a casa. In hotel mi ci posso sentire massimo, ehm, per 1 settimana, 2 settimane, ma se devo stare un perio più prolungato dovrò imparare a a rendere quel posto non un hotel ma una casa. Ecco. Ehm
Questa è bellissima come concezione perché spesso, ehm, è facile, no, sentirsi in casa soltanto negli ambienti a cui si è abituati, soltanto negli, mhmm, nel proprio ambiente di nascita, no, soprattutto, come mi dicevi prima, per una persona che magari non si è mai trasferita, non è mai stata abituata a gra a, mhmm, grossi cambiamenti. Invece per te è proprio fondamentale riportare quella, mhmm, quella forma casalinga dovunque ti trovi. È veramente interessante.
Sì assolutamente. Io per esempio, uhm, ho portato lì, uhm, la la musica, ho portato lì il rituale de della doccia, ho portato lì della candela, stare stare in pigiama, ehm, e anche la mia fissazione perché io, per sentirmi veramente a casa devo personalizzarla come dico io, anche che non posso fare grandi cambiamenti perché non è roba mia però, sposto cose aggiungo altre <giggles> altri accessori; io devo devo sentire che
Mh, della candela. Ah cioè la personalizzi un po' per renderlo proprio il tuo ambiente.
Sì, io devo sentire che c'è stata anche la la mia mano in quella cosa, perché altrimenti resta un estraneo <chuckles> l'ambiente intorno a me.
Ma dai. Certo, asettico invece tu vuoi dargli quel tocco di di personalizzazione. Guarda, mhmm, v veramente è stato interessantissimo, è molto bello sentire come, ehm, ti porti un po' la casa ovunque, no, come un fagotto che ti porti in giro quindi grazie mille per la bellissima chiacchierata.
Sì assolutamente. No, grazie a te per avermi <chuckles> ascoltato e per aver fatto queste osservazioni molto interessanti. Spero ci potremo sentire presto.